Mhm. Hast du das Thema denn in dem 1/2 Jahr auch mal angesprochen oder hast du dich da so nicht getraut zu sagen: „Hey, irgendwie habe ich das Gefühl, ihr wollt mich nicht dabei haben. Gibt's was, was euch stört?“ oder, hm, war‘s unpassend wäre das unpassend gewesen?
Äh, tatsächlich jetzt in der großen Masse jetzt mit den Leuten nicht, aber man hatte vereinzelt Gespräche gehabt mit 1, 2 Personen, ähm, die dann eben auch die die haben dann auch ‘n bisschen Verständnis gezeigt, ähm, haben mir auch die Situation ein bisschen erklärt, ‘n bisschen mir auch bestätigt, was ich gedacht habe.
Mhm.
Ähm
Also, den rassistischen Aspekt, möchtest du damit sagen, haben sie dir wieder Wow.
Unter anderem, unter anderem, unter anderem. Da war zum da war zum Beispiel ein Tag, ähm Ausdrücke darf man ja hier nicht sagen, aber ich umgehe das ‘n bisschen, dass man einfach nur verstanden versteht, dass es um Ausdrücke geht. Ähm, an einem Abend sind wir alle vom Feiern gekommen und waren in 'nen so ‘nem großen Bus, in ‘nem Van. Und, äh, die Laune war super, wir haben alle schön gefeiert und alles war super. Und dann sind wir äh, bei dem Apartment, wo wir alle leben, sind wir dort angekommen und sind ausgestiegen. Und das es war, glaube ich, 3, 4 Uhr morgens, also es war schon ziemlich spät oder auch früh, ähm, und keiner wollte irgendwie in sein Zimmer hochgehen. Also, wir waren noch alle dort, also, vor dem Gebäude und haben noch gequatscht und diskutiert, geredet, gelacht und danach kam einfach so plötzlich ‘n Ausdruck gegenüber jemandem in der Gruppe, was mir überhaupt nicht gefall das ging bei mir nicht durch, also, ich dachte mir so, das macht die Gruppendynamik ja auch irgendwie irgendwo kaputt. Und dann habe ich gesagt: „Was hast du grade gesagt?" Und dann die so: „Was ist denn daran so schlimm?" Ich so: „D was daran so schlimm ist? Ja, okay, dann bist du es und du und du "und dann habe ich einfach jeden Einzelnen in der Runde gesagt, äh also, den Ausdruck und habe mir mich selber auch noch mal mit diesem Ausdruck, äh, sozusagen
Ja. Mhm, ja. Mhm. Ja, okay. Mhm. Mhm.

Genau, aber auch eher weniger das Gefühl, dass ich gemerkt habe, ich bin weniger selbstbewusst, sondern einfach das Gefühl, ich fühle mich nicht willkommen. Ich hätte auch eigentlich mich einfach nur umdrehen können und sagen: „Ja, egal, dann finde ich andere Leute.“ Das Ding war, dort, wo ich gelebt habe, haben die auch alle gelebt. Und da war
Mhm. Wie lang warst du denn da, wenn ich fragen darf, dass ich mir mal vorstellen kann, auf welchen Zeitraum sich das Ganze konzentriert hat?
Ähm, ich war 1 Jahr und 2 Monate dort.
Auch schon eine lange Zeit. Und war da mal 'ne Veränderung oder war das das ganze Jahr über so: „Oh"
Ja, genau. Ähm, tatsächlich, äh nach 'nem 1/2 Jahr hat sich das dann geändert, weil, ähm, knapp über die Hälfte der Studenten sind dann halt wieder zurück nach Deutschland, weil die hatten nur, äh, das eine Semester dort und mussten wieder zurück. Die andere Hälfte hatte noch ein Praktikum dort zu absolvieren
Mhm.
und dann war die Gruppe 'n bisschen kleiner sowieso, dann war's auch 'n bisschen gemischter. Dann war ich aber auch irgendwie gefühlt so
Mhm.
äh, der Leader der Gruppe. Man hat irgendwie darauf gewartet, was ich sage und wenn ich sage: „Komm, wir gehen feiern“, dann ist man feiern gegangen.
Also, totaler Rollenwechsel dann von dem Jungen, der ausgeschlossen war, hm
Ja, das hat sich nach 'nem halben Jahr komplett Genau.
Und, ähm, du hast das Thema gehört, wolltest du jetzt irgendwie gerne noch einen Tipp haben oder was was ist denn dein Wunsch in den mit der Erzählung, wenn ich fragen darf?
Ähm, mein Tipp oder Wunsch also, bei mir ist eigentlich ich habe sehr viel Redebedarf. <snorts> Also, das, was was äh was mir passiert ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich das jetzt mit Freunden berede oder mit, äh, Familie, dann wird's heißen: „Ja, hä"
Mhm.
„vergiss es doch einfach so. Schau dich um, de gibt's genug Leute“
Es beschäftigt dich immer noch. Wie lang ist es denn jetzt ungefähr her? Seit wann bist du denn wieder zurück?
Ich bin jetzt seit 3 Monaten wieder zurück.
Also, noch gar nicht so lange.
Ja, 2, 3 Monate, so etwa und
Und ist die Frage, die du dich selber manchmal stellst: „Warum war das so? Obwohl wohl ich so 'n Verhalten von mir nicht kenne“, oder was sind deine Gedanken zu der dazu noch?
Ähm, ja, also, ich habe ein äh, <blows air> manchmal geht also, ich habe ja 'n Migrationshintergrund.
Mhm.
Und dann geht's manchmal jemandem so durch den Kopf: „Hm, hat's irgendwie vielleicht was damit zu tun, weil du vielleicht einen Migrationshintergrund hast?“ Weil die Studenten waren n zu gut 90 % Menschen ohne Migrationshintergrund.
Mhm.
Und, äh, da hat man sich so gefragt: „Äh, liegt's vielleicht daran so oder so und auch wenn es daran liegt, was kann ich tun, dass man irgendwie den Leuten nicht de also, dass sie nicht denken so, das ist jetzt so 'n typisches Beispiel“ oder was auch immer.